Sosyal hayatımda, eee, başarılı birisiyim. Yani, çok fazla, böyle, asosyalliğim olduğunu söyleyemem ama bir yandan da, işte, hayatım boyunca hiç evlenmedim. Eee, hiç çocuğum olmadı. Uzun ilişkilerim oldu ama genel olarak aslında birazcık yalnızlığı seven de bir insanım ve belki de bu sosyal hayat, eee, bölümüyle yalnızlığımın arasındaki dengeyi, eee, birazcık belki kaçırıyor olabilirim. Biraz daha fazla, böyle, yalnızlığı, kendimle baş başa kalmayı, bir şeyler yapacaksam onları tek başıma yapmayı seçiyor olabilirim hayatta. Özellikle de bu biraz yaşın ilerlemesiyle de artmış durumda. Eee, bu konuda böyle biraz sana içimi dökmek istiyorum. Eee, bu konuda hissettiklerimi, düşündüklerimi sana anlatmak istiyorum.
Hı hı. Hı hı, anladım. Eee, peki, eee, bu söylediklerin arasında, ııı, "Sosyallikle, eee, yalnızlığın dengesini, ııı, bazen, eee, kaçırıyorum." eee, dedin. Eee, bunu düşündüren tam olarak ne oldu? Yani çok mu fazla, tek başına bir aktivite yapmayı seviyorsun? eee, sende tanımı nedir? Neden, eee, denge? Yani denge tam olarak neredeydi ve nasıl bozuldu?
Hı hı. Eee, ya, açıkçası şöyle, bundan 15-20 sene öncesine kadar diyeyim, eee, çok yakın arkadaşlarım vardı ve onlarla böyle sürekli görüşürdük, her şeyi beraber yapardık. Yemeklere beraber gideriz, tatile beraber gideriz, sürekli, işte, birbirimizden haberdarızdır hafta içi, hafta sonu. Hep böyle bir programımız, bir şeyler yapardık. Sonra, eee, mesela onların hepsi evlendi teker teker. Ondan sonra hepsi böyle çocuk yapmaya başladılar ve onların hayatları tabii ki bambaşka bir yöne doğru evrildi. Ben hâlbuki hep böyle, eee Tabii ki ben de değiştim ama benim sonuçta öyle bir evlilik, çocuk gibi, böyle, çok aşırı bağlayıcı, inanılmaz böyle daha çok, işte, ev içinde geçen bir hayatım hiçbir zaman olmadı. O yüzden de mesela ben orada biraz yol ayrımında başka bir yerlere doğru kaydım ve o, işte, zaman içinde yavaş yavaş, yavaş yavaş bu yalnız kalma yüzdesini arttırdı hayatımda. Yani artık dışarı çıkma, arkadaşlık, yeni arkadaşlıklar edinme, yeni sosyal ortamlara girme sayısı azalıp, eee, kendi başıma, işte, tatile çıkma olsun, kendi başıma parkta yürüyüş olsun ya da kendi başıma, eee, ne bileyim ben, bir bir sinemaya gitme olsun bir baktım bunları daha çok artık yalnız yapıyorum. Burada hissettim ki, yani, ben kendimle daha çok artık baş başa kalıyorum.
Evet. Hı hı. Ne güzel. Anladım. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Eee, aslında anlattıklarında arkadaşlarının evlendikleri ve, eee, çocuk sahibi oldukları için, eee, yavaş yavaş koptuklarından bahsettin. Imm, zannediyorum, ııı, evlenen ve evlenmeyen insanlar arasında belli bir yaştan sonra, eee, böyle bir kopuş ister istemez oluyor. Bu çok normal. Eee, umarım arkadaşların da, eee, sosyal ortamlarından koptuklarını, ııı, fark edip, ııı, belki biraz daha, ııı, seninle ya da diğer arkadaşlarıyla görüşme sayılarını arttırırlar. Iıı, çünkü günün sonunda yani aile kadar arkadaşlar da değerli diye düşünüyorum. Eee, sen de bu konuda biraz, ııı, yalnızlık, ııı, yalnız kaldığını ve tatillere vs. sosyal etkinliklerine yalnız da devam ettiğinden bahsettin. Ama sanki bunlardan bahsederken, ııı, bu durumdan yani yalnız olmaktan da şikâyetçi, ııı, değilmiş gibi bir ses tonu, ııı, aldım. Yalnız aktivite yapmaktan keyif alıyor musun? Mesela keyif alıyorsan ne yapmaktan keyif alıyorsun?
Doğru. Hı hı. Kesinlikle. Eee, yalnız aktivite yapmaktan keyif alıyorum. Eee, şu yüzden keyif alıyorum çünkü orada hiçbir zaman hayatım boyunca hiçbir zaman, eee, b bir şeyi yapmak için, bir yere gitmek için birisine ihtiyaç duymadım. Ha, birisi varsa gerçekten sevdiğim birisi varsa bunu onunla paylaşacaksam bu bir tatil olur, yürüyüş olur, yemek olur, adını sen koyabilirsin, hiç önemli değil. Tabii ki çok güzel bir şey, yani, sevdiğim, kafadaş olduğumuz bir arkadaşım varsa, harika, ama eğer ki illaki ben, mesela, bir yere, eee, canım çekti, bir şey yiyeceğim, mesela, bir yerin bir şeyi meşhur, hiç kimseyi, böyle, beklemem, yani, hadi oraya gitmek için bir arkadaşımla gitmeyi beklemem, tek başıma giderim ve keyfimi de alırım. Ama tabii ki günün sonunda, artık bunu çok uzun süre, mesela, yıllarca böyle her şeyi çok fazla daha fazla daha doğrusu, çoğunlukla yalnız yapınca bir noktada böyle şeye geliyorum, ya, artık biraz kendimden de sıkılıyorum yani hep tek başıma, hep tek başıma, e, tamam diyorsun, yeter, yani. Artık biraz, eee, öbür tarafın ağırlığını hissetmek belki de istiyorum. Hani, hep bir arkadaşla, birisiyle paylaşmayı istiyorum ama tabii ki yine de, eee, bu da öyle kolayca 2 günde, 3 günde değişecek bir durum değil.
I hı. Ne güzel. I hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, anladım. <chuckles> Tabii ama, yani, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tek başına bir şeyler yapabiliyor olman çok güzel. Eee, çünkü bazı insanlar var ki tek başına hiçbir şey yapmak istememeleri nedeniyle, işte, sosyal olarak tek başlarına bile sosyalleşemeyip ı dışarıda yemek bile yiyemeyen, eee, o yüzden, yani, tebrik ederim, bundan keyif almak bence çok keyifli olsa gerek. Yani, biz de bir bireyiz ve, eee, gerçekten bir şeyler yapmak için birilerine ihtiyaç duymuyor olmak çok güzel. Ama tabii, eee, gü günün sonunda sosyalleşmek istiyor olman da a çok anlaşılır. E, bunun için, eee, herhangi bir ı adım atmaya hazır mısın? Yani, emm, eğer yurt dışında yaşıyorsan belki, eee, göçmen grupları, belli sosyal, eee, toplantılar olabilir ya da herhangi bir sporla ilgileniyor musun? Belki bir takım sporu olursa aslında bu, ııı, doğal yolla sosyalleşmeyi de sağlıyor olabilir. Bu nasıl olurdu senin için?
Hı. Evet. Hı hı. Eee, haklısın. Eee, zaten, eee, yurt dışında yaşıyorum 3 son 2,5 neredeyse 3 senedir ve, eee, bu yollara başvuruyorum. Hatta birkaç tane böyle, arkadaş edindim. Eee, mümkün olduğunca, işte, onlarla bir araya gelip görüşüyorum. Gerek böyle bir yemeğe çıkma olsun ya da bir kahve içme, bir bira içme olsun ya da, eee, başka türlü aktiviteleri de aktiviteler aktivitelere katılmayı da deniyorum. Eee, ama şimdi tabii ki burada da şöyle bir problem gelişti. İşte, Türkiye'de çok uzun süredir bütün o bahsettiğim o eski arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım, çevrem, akrabalarım, annem, babam, bütün ailem, hepsi şimdi orada kaldı. Buraya gitti, bu, hani, yalnızlık böyle bir duble, eee, bir hâl aldı ilk baş
Hı hı. Ne güzel. Evet. Nedir? Tabii, evet. Çok haklısın. <chuckles>
Ama, eee, şimdi tabii ki biraz artık u yani belli bir süre geçti, alıştım, işte, dili öğrendim. Eee, gidişatım tabii ki daha iyi, olumlu bir yönde ve, eee, arkadaş edinmeye, a işte, bu hayatı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Eee, hatta bazı uygulamalar üzerinden, işte, böyle aktivitelere, etkinliklere, eee, yeni arkadaşlıklar edinmeye çalışıyorum. Bu konuda çabalarım var.
Hı hı. Anladım. Eee, bu konuda çabalıyor olman, eee, çok güzel gerçekten, eee, ve günün sonunda aslında, ııı, çabalayarak arkadaşlıklar da edinmişsin az önce söylediğin gibi bazı etkinliklere, eee, katıldım, eee, dedin. Eee, aileye gelecek olursak, eee, hakikaten, emm, yurt dışında yaşamak ve yalnız göçmüş olmak, eee, tabii ki, ııı, belki bir tık daha en başta alışması, ııı, zor olabilir. Eee, ama neyse ki teknoloji var günün sonunda artık, eee, görüntülü olarak ailemizle arkadaşlarımızla konuşabiliyoruz. Tabii ki yanımızda i yanında gibi olmayabilir ama, eee, bu konuda da belki, eee, görüşme sıklığını arttırarak aslında oradaki arkadaşlarınla ve ailenle, eee, belki, ımm, bu da bir bir an olsun, biraz olsun senin, eee, sosyal hissetmeni sağlayabilir ev ortamında dahi. Bu nasıl olurdu? Görüşme sıklığınız nasıl bilmiyorum ama sık görüşüyor musunuz?
Evet. Hı hı. Eee, evet aslında şey, yani, annemle, özellikle annemle, ablamla, eniştemle, babamla, eee, ha her hafta en az 2 kere, ya da bazen 3 kere, evet konuşuyoruz, bazen işte görüntülü arama yapıyoruz. Eee, çok da haklısın, teknoloji iyi ki var. Yani, onun sayesinde işte, evet, yanımda değiller, yüz yüze olmasak, birbirimize sarılmasak da en azından görebiliyor olmak, öyle konuşmak, yüz yüze konuş telefondan da olsa büyük lüks, eee, eskiden bu da yoktu. Eee, bu konuda, o o bu zaten olmasaydı eminim böyle burada, eee, kendimi gerçekten belki de çok daha depresif bir yerde bulurdum. Çünkü, hani, hem yeni bir ülkeye gelmişim hem kültür farkı hem işte yer farkı, yer değişikliği, hem dil, baştaki dil bariyeri vs. çok zorlayıcı olabilirdi. Eee, bu, bunu bu söylediğini zaten şu anda uy
Ne güzel. Değil mi? Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Eee, arkadaşlarınla ve ailenle, eee, sık görüşmenin de, eee, biraz olsun aslında yanlızlığı biraz alıp götürmesi, eee, güzel. Eee, eee, şeyi de merak ediyorum, eee, zannediyorum çalışıyorsun. İş ortamındaki sosyalleşme, e imkânların nasıl?
Eee, iş ortamı diye bir şeyim yok. Eee, evden çalışıyorum ve yalnız çalışıyorum. Kendi adıma iş yapıyorum internet üzerinden satış yaptığım için. Eee, o yüzden aslında çok haklısın keşke böyle bir ofis ortamı ya da herhangi bir şirkette bir yerde çalışıyor olsaydım bir dükkânda ya da şirkette, eee, o zaman iş arkadaşlarım da olurdu. Belki oradan işte, eee, başka arkadaşlıklar ya da, eee, hem dilimi geliştirmek açısından da birçok faydası olabilirdi. Ama, eee, şu anda en azından öyle bir olasılık yok çünkü kendi işimi yapıyorum. Eee, bu aşamada da oradan, o kanaldan en azından bir, eee, kazancım maalesef yok.
Öyle mi? Evet. Evet. Eee, peki az önceki konuya geri dönmek istiyorum o zaman. Eee, çünkü evden çalışıyorum ve böyle bir imkânım yok dedin. Eee, yani, üzüldüm bunu duyduğuma ama sen zaten elinden geleni yapıyorsun, "Sosyalleşiyorum, eee, yeni gruplara yeni ortamlara katılıyorum." dedin. Özellikle ilgilendiğin, eee, ve yine toplu birtakım sporu ya da bir gönüllülük projesi var mı bu şekilde, eee, sosyalleştiğinde aynı zamanda?
Hı hı. Eee, aslında var. Eee, benim tutkum müzik, eee, ve aynı zamanda işim evet, yani. Plak satıyorum ben. O yüzden de müzikle alakalı her türlü organizasyona, eee, etkinliğe, işte, açığım ve birkaç tane de, eee, Facebook üzerinden bazı, eee, sayfalar var. İşte bu oturduğum, yaşadığım şehirdeki bazı gruplar arada bir ba belli yerlerde belli bar ya da işte başka platformlarda buluşup, işte, mesela müzik dinliyoruz ya da, işte, müzik hakkında konuşuyoruz ve benim gibi yabancılar da var orada. Eee, o yüzden İngilizce dili üzerinden de bunu yapabiliyoruz. Eee, am evet, orada b orada şey, eee, tabii ki birazcık daha böyle, eee, anlık sohbetler yaşanıyor. Henüz oradan bir arkadaşlık, bir şey edinmiş değilim ama yine de, eee, bi yine de bu, işte, evden çıkıp bir sosyal et aktiviteye katılmak, birileriyle bir araya gelmek, bir de çok sevdiğim bir şey olan, tutkum olan, müzikle alakalı bir ortamda bulunmak bana çok çok iyi geliyor. İşte, böyle ufak ufak, küçük küçük bir şeyler yapıp, eee, bir şekilde, işte, bu dengeyi kurmaya çalışıyorum hayatımda.
Güzel. E he. Çok güzel. Hı hı. Evet. Evet, anladım. Eee, yani, yüzeysel olduğundan bahsettin biraz. Anladığım kadarıyla, aaa, senin aradığın biraz daha a derin bağlar, eee, biraz daha Türkiye'de bıraktığın, ııı, belki arkadaşların gibi bağlar. Umarım, eee, bu şekilde sosyalleşmeye devam et edersin ve, eee, umarım bir gün bu şekilde bağ kurarsın şu an yaşadığın yerdeki insanlarla da. Eee
Tabii. Hıı. Çok teşekkür ederim bu söylediklerin için. Öncelikle beni dinlediğin için. Eee, gerçekten bu rahatsızlığımı böyle birazcık olsun birisiyle paylaşınca bile kendimi daha iyi hissettim. Eee, çok teşekkürler tekrar. Görüşürüz.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.